Est-ce que toi, il y a un voyage qui t'a réservé une surprise, un moment dont tu te souviens encore, quelque chose, voilà, qui qui est resté gravé en toi?
Alors, c'était en 2018 et avec ma compagne, on est partis au Mexique.
Ouais. D'accord.
Alors, on venait de de passer, heu, nos heu, diplômes, heu, de plongée.
OK.
PADI level 1 et du coup, heu, on s'est dit, heu: «On va aller au Mexique et on va se faire des plongées là-bas puisque il y a des endroits magnifiques donc, heu, on pourra se régaler».
D'acc vous aviez quel âge, à peu près, à ce à cette époque?
Heu, bah, 2018, j'avais 33.
OK, donc vous étiez encore, heu, dans la fleur de l'âge, bien fringants, comme il faut et heu, du coup, heu, est-ce que ça, voilà donc c'est quoi qui la 1re chose qui qui t'a marqué quand tu es arrivé là-bas, heu, c'est quoi? Puisque c'est vrai que c'est des pays qui sont très différents de de ceux qu'on peut voir en Europe.
Ah, oui. Oui, oui. Ouais. Ah, c'est clair. Heu, beh, ce qui m'a marqué, c'est, heu, les lumières, les couleurs, le mmh, la la couleur du, heu, de la mer. Elle est incroyable, c'est pas alors heu, tu peux voir des, heu, des cartes postales avec l'eau bleu turquoise mais là, c'était vraiment un genre de de blanc transparent parce que le sable est tellement blanc, blanc, blanc que, heu, l'eau, elle reste transparente avant de devenir bleue sur 50 m. C'est incroyable.
Ah! Ça doit être, heu, ça doit être incroyable, en effet et du coup, heu, le l'eau, elle doit être chaude. Hem, ce ce sable, du coup, il est particulièrement fin, peut-être plus proche, enfin, plus fin que celui qui est sur nos côtes, du coup?
Ouais. Ah, oui, oui, oui. Là, c'est vraiment, heu heu, de la poudre, heu, qui qui est quand tu marches dedans, c'est vraiment très, très agréable et heu, l'eau, heu, elle est, heu, tellement magnifique que tu as, heu, le, mmh, l c'est l'endroit au monde où tu as le plus de visibilité sous l'eau. Ça va jusqu'à, heu, 20 m, la vue. Ouais.
D'accord. Ah, quand même!
Donc c'est vraiment un
Et vous l'aviez choisi, ce vous aviez choisi ce ce cet endroit, justement, pour ça?
Alors, oui, parce que moi, à la base, je suis réalisateur donc je fais des films et heu, on a passé nos diplômes de plongée parce que, heu, je voulais, hem, me spécialiser parce que, déjà, je fais de l'imagerie aérienne, mais je voulais me spécialiser dans heu, l'imagerie, heu, sous-marine et donc ouais et donc heu, bah, quand tu vas dans un endroit où heu, le l'eau, elle est, heu, cristalline sur des mètres et des mètres, bah, ça veut dire que ton piqué d'image sera, heu, incroyable.
Ah. D'accord. OK. Ah, intéressant ça! Optimal. Ah, non, c'est sûr et du coup, ça pendant tout ce temps-là, du coup, vous donc heu, vous aviez un un niveau, mmh, du coup, débutant, en plongée. Hem et ça s'est passé comme vous vouliez?
Heu, oui. Alors après on n'était pas débutants, hein. C'était le c'est, heu, 6 mois de de formation pour arriver, heu, à avoir le le PADI. Heu, et donc du coup, après, heu, tu peux plonger, heu, jusqu'à 20 m avec un moniteur. Tu peux pas plonger tout seul, mais heu, tu es en autonomie avec lui, heu, jusqu'à 20 m de profondeur. Enfin, il te il te laisse vivre quoi, tu vois? Mais tu es à proximité de lui, au cas où il y ait un problème.
Ah, quand même. Ah oui, d'accord. Oui. Mmh mh. D'accord, et du coup tu as tu avais ramené une, heu, caméra un peu submersible pour essayer de te faire une idée d'image que tu pouvais recevoir, heu, comment ça allait réagir et cetera? Hein, c'est in c'est intéressant, ça.
Ouais, bien sûr. Bien sûr. J'ai un un caisson, heu j'ai un caisson étanche et dedans, heu, j'ai mon Sony, heu, A7-2 à l'époque. Heu, et donc heu, j'ai fait un film, heu, vraiment, heu, super sympa, mais dans tout ça, je t'ai pas dit ce qui était ma surprise.
Ouais. Ouais. Bah oui, et du coup alors, heu, vous arrivez, vous découvrez ces phra ces plages incroyables, la clarté de l'eau et cetera, et c'est quoi le truc, justement, qui bah, qui est mémorable? Parce que déjà, rien que ça déjà, c'est mémorable.
Ouais. Ouais, ouais, c'est mémorable, mais du coup on est dans un hôtel et heu, il y a toujours un un pôle activité, tu sais, où ils te proposent des activités, heu, liées à l'hôtel pour que tu restes, heu, aux alentours de l'hôtel le plus possible. Pour eux c'est ça la qui compte, et donc on a on s'est renseigné pour faire une plongée, heu voilà donc heu, on fait notre plongée et ça se passe très bien, et il dit qu'on a un très bon niveau et tout ça, et il nous dit: «Beh, si vous voulez, j'ai un autre type de plongée si ça vous intéresse. Normalement je le fais pas pour des gens niveau 1, je fais pour des gens niveau 2, mais comme vous débrouillez très bien, je vous le propose», et là on lui dit: «Heu, beh, c'est quoi?» et il nous dit: «Bah, je fais de la plongée en cénotes». Alors nous, on ne savait même pas ce que c'était à ce moment-là.
Ouais, OK. Est cool ça. D'acco sur le coup tu as vas-y, vas-y. <chuckles> Ah oui, qu'est-ce que c'est du coup?
Alors un cénote, c'est une grotte, heu, au Mexique. Il y en a énormément, c'est une grotte remplie d'eau, parce que l'eau, heu, ruisselle dans les, heu, les cratères, heu, de la terre et se remplit d'eau et heu, ça va, par des tunnels souterrains, rejoindre la mer. Ce qui fait que dans la grotte, dans la cavité, tu as, heu, toute la partie de 0, jusqu'à, on va dire, heu, -20 mètres. Après ça dépend de chaque, heu, de chaque cénote. Heu, tu as de l'eau douce et après en dessous, tu as de l'eau salée
Ouais. D'accord. Ouais. Mmh, c'est incroyable. Oui, forcément. OK. Ah! Mais c
et donc il nous a proposé ça. Alors, heu, ma compagne avait un petit peu peur. Moi j'adore, heu j'adore l'aventure, j'adore les défis et je me suis dit, heu: «Allons faire ça, c'est un truc qu'on se rappellera toute notre vie», et je t'assure que je m'en rappellerai toute ma vie.
D'accord. Oui, bah forcément, c'est ce que j'allais te demander. <chuckles> <chuckles> Alors du coup, ça vous demandait peut-être un équipement différent, ou comment ça s'est passé? Parce que du coup, si c'est sous terre, et cetera vous y avez été par la mer, par, heu peut-être descendre, voilà, en rappel quelque part, heu, comment vous avez atteint cette grotte justement?
Alors, le cénote, heu, où on a plongé nous. Heu, on est partis au milieu de la la forêt, heu, une, heu, genre une forêt, heu, primaire, tu vois? Tropicale, c'était trop fou en 4x4, pendant, heu, bien 20-25 minutes et ensuite on est arrivés au lieu, heu, de de rendez-vous et là, en plein milieu, tu as genre un lac au milieu des arbres, tu vois? Mais perdu en plein milieu et heu, il te dit: «Bah voilà, c'est là qu'on va», et en gros, tu mets tes bouteilles comme d'habitude, heu, ta combinaison de plongée et là, tu plonges et tu descends, heu, à la verticale et là, une fois que tu arrives au fond. Beh le ça fait une arche, ça s'ouvre et tu continues à l'horizontale, mais contrairement à la plongée en mer, heu, bon, même si c'est pas tout à fait vrai, en mer, si tu as un problème au fond, tu peux pas dire: «Allez vite, je remonte à la surface». Parce que tu as des paliers de décompression et tu exploserais, mais là, il y a un petit, heu, flip supplémentaire. C'est que, quand tu te balades, heu, dans la grotte là, tu peux pas remonter à la surface. Parce que au-dessus de ta tête, tu as 1 m, deux mètres, trois mètres, 5 m. Tu as la la roche, quoi.
Ouais. Mmh mh. <chuckles> D'accord, ah oui! Ouais. Oui, il y a les trucs décompression et cetera. Ouais. Eh mais il y a le sol. Eh oui. Bah oui, oui.
Mais heu, du coup, heu, bah moi comme je filme et que j'ai mon, heu, caisson, heu, de plongée de chaque de part et d'autre de mon caisson de plongée, j'ai 2 gros spots.
Fait de la l Bah oui.
Heu, pour, heu, pour éclairer, tu vois? Et heu, et alors j'ai ramené, heu, des images mais heu, hallucinantes ah ouais, ouais, c'était c'était vraiment incroyable, c'est, heu, c'est un une expérience hors du temps. C'est c'est un truc, heu, unique et en fait, c'est tellement fou, tu en prends tellement plein les yeux que, hem, tu penses pas au danger.
Mmh mh. Et ça doit être incroyable, et du coup? Mmh mh. Parce que oui, des dangers, il doit y en avoir. Mais ça ressemble à quoi du coup les les parois, heu, l'eau? Est-ce que dedans, il y a des poissons, il y a de la vie? Heu, enfin, comment ça se qu'est-ce que tu voyais justement, heu heu, via tes spots et cetera?
Et moi franchement Ah beh Alors, est-ce que tu as est-ce que tu as déjà visité une grotte? Genre grotte de Lascaux ou heu, ou ce genre de chose. Bon, imagine-toi que tu remplisses d'eau du sol au plafond et là, tu as pas 20 m de visibilité, tu as 45 m, c'est-à-dire que comme tu es sur de l'eau douce, déjà, heu, tu as pas la réfraction à cause du sel et donc tu as une visibilité qui est, heu, qui est quasiment infinie, quoi.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Ah oui! Mmh mh. Oui et puis il y a pas de courant en plus ou alors il est très très faible?
Il y a il y a pas de courant et puis l'eau, heu, elle est pas salée, donc elle te porte beaucoup moins que, mmh, que l'eau de mer. Heu, donc heu, tu es beaucoup plus libre de tes mouvements. Chaque fois que tu mets 1 coup de palme, ça te propulse vraiment. C'est, heu, vraiment un truc, heu, très étrange et on a plongé, tu sais, je te disais tout à l'heure, le l'eau douce et l'eau salée
Forcément, ouais. Ouais.
et on est arrivé à l'endroit de la jonction des 2. Ben visuellement, tu le vois en face de toi.
Ah, ça doit être intéressant! D'accord et tu tu ça se matérialise comment le u une couleur, une texture, heu, la lumière ne passe plus pareil. Parce que en plus, toi tu as l'oeil de l'image donc heu, ça ça devait te passionner ça.
Ouais. Beh en fait, à l'endroit de la séparation des 2, tu as une bande de, on va dire 40 centimètres, comme si, c'était flou, tu vois? Tu as un truc trop étrange comme si c'est flou et dès que tu passes en dessous au bout d'un moment paf! Ça redevient net, tu as tu as là, tu es que dans du salé. Mais le mélange sel, heu, eau, heu, beh, à cet endroit-là ne se fait pas parce que c'est étrange et donc ça fait un genre de une bande de flou, très très étrange.
D'accord. <laughs> Oui. Mmh et du coup, elle ta compagne du coup, elle t'avait accompagné? Ou alors elle était et du coup, qu'est-ce qu'elle en a pensé elle, parce que oui, c'est c'est sûr que ça doit être impressionnant, surtout quand le le moniteur, il nous dit: «Bon bah, d'habitude, je prends que des gens plus expérimentés» mais vous, vous vous débrouillez, est-ce que voilà, comment elle a vécu le la chose, du coup?
Mouais. Ouais. Ah bah, elle a adoré aussi mais, heu heu, c'est la 1re, quand on est ressorti et qu'on est, heu, remontés, heu, dans le le 4x4, à me dire, heu: «Mais qu'est-ce qu'on a fait quoi? On aurait pu mourir 100 fois» et c'est vrai que, heu, je me suis amusé dans le la vidéo, heu, de faire une petite séquence, heu, avec la musique de Benny Hill parce que si tu veux son tendeur, c'est-à-dire tu sais le compteur qui nous dit combien il nous reste d'oxygène, heu, dans notre bouteille
Ah. <laughs> Ouais.
le son son manomètre est resté accroché à la ligne de vie à un moment donné. Donc la ligne de vie, c'est une corde qui va de la sortie jusqu'à, heu, un endroit bien précis. Ils ont déjà eux, heu, placé avant, tu vois? Comme ça, heu, comme c'est un peu un dédale, heu, de labyrinthe là-dessous, heu, tu re-suis la corde et tu ressors quoi et à un moment donné, elle s'est accrochée à ça et donc elle na elle nageait et j j'étais en train de la filmer et elle faisait du surplace, et elle comprenait pas pourquoi.
Son manomètre, ouais. Oh. <chuckles> Oui pour, heu, pour pouvoir s'enfuir en cas de besoin. Mmh mh. T <laughs>
Et après le le le manomètre, paf, a lâché de la corde et elle a pu continuer à avancer, mais elle s'est tournée vers moi, en me regardant, en me disant: «Il y a un truc qui m'a tenue, là, non?» heu, mais heu, sous l'eau, on peut rien dire. Mais après, tu vois, quand on reregarde les images, on se dit: «Mais imagine-toi 1 seconde que la corde reste, heu, intacte, que tu pousses un peu plus fort, que tu arraches ton manomètre, que tout l'air s'échappe de là et c'est terminé en 2 minutes, quoi».
Ah <laughs> Oui, avec, heu, le C'est sûr. Ah, bah, oui! C'est clair. Oui, c'est là où faut vraiment être extrêmement, heu, attentif, faire attention à tout, être à plusieurs justement pour pouvoir avoir quelqu'un peut-être qui peut intervenir. Donc, vous avez eu de la chance mais hem
Ouais. Mmh. Beh, en en fait, quand t quand tu fais de la plongée, tu as toujours 2 tendeurs, 1 qui est dans ta bouche et un 2e qui est rangé, heu, dans ton dos. Ce qui fait que si l'autre- parce qu'on plonge toujours à 2 - plus un moniteur quand on est niveau 1 et pas de moniteur quand on est niveau 2. Et heu, donc là, on a 2 sécurités: la 1re, c'est l'autre et la 2e, c'est le moniteur. Et donc en gros, si toi, ben, heu, pour X ou Y raison, tu n'as plus d'air dans ton tendeur, tu peux prendre celui qu'il y a dans ton dos et le donner et les 2 respirent sur la même bouteille. Donc là, ça va beaucoup diminuer, heu, ça va beaucoup diminuer le l'autonomie mais au moins, ça nous permet de remonter, quoi.
Ouais. Ouais. D'accord. Mmh! C'est une situation d'urgence quand même, hein. Forcément. Alors du coup du coup, tu as ramené des images, une expérience, heu, même voilà que tu as vécu toi-même et heu, est-ce que tu as été retourné quelque part là-bas dans le futur? Est-ce que tu as vécu u une autre expérience à peu près similaire? Peut-être, heu, voilà quand tu es revenu, tu as continué du coup, heu, à voilà, à expérimenter sous l'eau, heu, avec le temps?
Ouais. Ouais alors, heu, beh, heu, j'avais passé mon diplôme, heu, pour devenir, heu, pro, heu, d'images sous-marine donc j'avais fait, heu, en Méditerranée, heu, mon mon diplôme donc j'ai beaucoup plongé en Méditerranée, après on est partis là-bas donc c'était très sympa et 2 ans après, on je voulais faire un truc complètement différent. Heu, parce que c'est pas le seul truc qu'on a fait au Mexique, hein, parce que là, je t'ai dit ça parce que ça c'était quand même fou mais il nous est arrivé 2 trucs quand même assez fou, c'est que la 2e on est on a pris un petit avion et on est parti en Basse-Californie, c'est une île à l'ouest du Mexique. Heu, et qui se trouve juste à côté du Mexique, ça s'appelle la Basse-Californie, mais c'est toujours, heu, une île mexicaine
Ouais. Mmh mh. Le plus marquant. Ouais. OK. Toujours au territoire mexicain, OK.
et hem, ça s'appelle Cabo Pulmo, le le lieu. C'est une réserve marine et heu, donc les gens vont là-bas, heu, vraiment que pour la plongée, donc on est allé là-bas. Heu, ça, c'était notre, heu, goal si tu veux le le la plongée en cénote, c'était pas prévu, mais heu, notre goal ultime, c'était ça, c'était d'aller là-bas et là-bas, on a plongé parce que c'est une réserve marine, heu, mondialement connue et tu as, heu, les carangues, c'est des gros gros poissons des genre de gros thons qui, heu, vont là-bas pour se reproduire chaque année et ils forment sous l'eau des genres de, mmh
Oh! D'accord. Ouais. Oui. D'accord. OK. D'accord. Des bancs immenses?
de tornade. Ils font, e exactement, des bancs, tu vois? Mais sous forme de cône, heu, vertical et ils tournent sur eux-mêmes et quand tu es en plongée, tu peux rentrer au milieu et ils te tournent tout autour de toi.
Oh! Ouais. Oh, ce devait être incroyable ça, comme sensation.
Et on a eu la chance de vivre ça aussi et c'était quand même, heu, complètement dingo, ouais.
Oh! Ah mais dans ces cas-là, du coup, je me dis que tu as pu ramener des images de ça, aussi. Mais, mis à part donc ces ces tourbillons et cetera, est-ce qu'il y avait des coraux particuliers, heu, des anim enfin des poissons colorés? Puisque le l'eau là-bas est peut-être plus chaude que vers chez nous?
Ah, ouais, ouais. Ouais. Ouais. Alors, après, les coraux, c'est pas le coin pour ça. C'est le les coraux, au c'est plus les Philippines, c'est plus, heu heu, le l'Égypte. Heu, mais, heu, en tout cas, ouais, les poissons, oui, heu, il y a un paquet de de poissons. On a vu des, heu, murènes, heu, on a vu, heu, ben, des, hem, des mérous, heu, orange. C'est des mérous albinos. C'est, heu, des poissons qui font 80 kilogrammes tu vois, devant toi. Et qui sont, heu, qui sont, heu, orange fluo, tu fais: «Non mais je suis dans un dans un film ou quoi?» Ouais, Avatar, exactement. Donc ouais, heu, c'était une un un super voyage et des supers souvenirs plein la tête.
D'accord. D'accord, oui, c'est pas du tout le même coin. Ouais. OK. Heu, beh! Ah quand même! Dans un film, c'est Avatar! <laughs> Mmh. Bah, en tout cas, merci beaucoup parce que c'est j'ai appris des trucs, des mots et cetera. Ça donne envie de tester aussi du coup, bah, heu, la plongée, voir tout ça et tout bah, ouais c'est clair. Bah, merci beaucoup en tout cas pour le témoignage, moi j'ai adoré, hein.
La plongée! Mmh. Bah, de rien, c'était avec plaisir.